So, was würdest du Anfängern raten, die starten wollen?
Hm, da würde ich natürlich erst mal sagen: „Es geht“ also worum es geht. Also, da würde ich natürlich erst mal schauen, geht's um Business, geht's um Hobby, ähm, geht's um irgendwie 'ne neue neue Fähigkeit, die sie lernen wollen? Also oder um Umzug also das, würde ich sagen, ist total unterschiedlich, je nachdem, um was es geht.
Mhm. Wie würdest du denn denjenigen, den du da beratest, äh, genauer ausfragen, um es klarer zu bekommen, was du möchtest?
Mhm. Genau, also da würde ich natürlich dann fragen, um was es erst mal geht und dann kann ich ja mal anfangen. Also, wenn's jetzt zum Beispiel wenn die Person sagt, es geht irgendwie um Business, hm, dann na, also auch da geht's dann letztendlich drum, um um welches Business, weil das ja total unterschiedlich ist, ob das jetzt 'n Online-Business ist, 'n Offline-Business. Aber da geht's natürlich drum also schon auch beim Business das machen die meisten falsch, wenn die 'n Business starten. Es geht halt darum, dass du Verkäufe erzielst, ne? Die meisten schauen, dass sie 'ne schöne Website haben und hier 'n bisschen Schnickschnack und da noch tolle Fotos. Aber es geht darum, dass du halt Verkäufe erzielst. Also, das wäre das Allerwichtigste und das wäre halt beim Starten auch, wo ich sagen würde: „Leg den Fokus von Anfang an auf's Verkaufen, den ganzen Schnickschnack, den kannst du später dazu machen.“
Mhm. Was wären denn so deine 3 Top-Ideen jetzt, wenn's um den Verkauf geht im Business, was du raten würdest aus deiner Erfahrung heraus?
Mhm. Mhm, also, auf jeden Fall, dass Sie 'n klares Angebot haben, wo wirklich auch ein Schmerz oder ein Problem gelöst wird, weil sonst kauft es halt niemand. Also, es muss was muss klar sein. Mit Klarheit meine ich, ähm, es muss in ganz leicht verständlichen Worten darlegen, um was es geht. Ähm, also, was weiß ich, das ist jetzt ganz dummes Beispiel, aber 'n Supermarkt verkauft Essen und alle Leute wollen Essen haben. Das ist ganz klipp und klar, um was es geht so, ne? Also, mir fällt jetzt nix Gescheites ein, da hätte ich mir noch Gedanken machen dazu. Oder sagen wir mal, bei Coaches oder bei Therapeuten oder gut, Therapeuten verkaufen nicht, aber Coaches. Ähm, was ist das Problem? Okay, da ist vielleicht 'ne Person, die mit Depressionen kämpft und die will die Depressionen los loswerden, ne? Ganz klare Sprache, ganz klares Angebot, ganz klare Nische, ähm, um die es da geht. Und das wäre jetzt wirklich der der 1. Schritt. Also, Angebot, Nische klar haben, Ansprache klar haben, ähm, um zu verkaufen und dann damit rausgehen. Dann aktiv
Mhm. Mhm. Mhm. Wie ja, wie findest du denn so mit deinen Klienten die Nische genau?
verkaufen. Mhm. Ähm, also, ich genau, da würde ich bei Leuten halt sagen, wenn's um die Nische geht, ähm, erst mal: Was begeistert sie, welches Thema? Also, du kannst zu jeder jedem Thema kannst du dann auch 'ne 'n Angebot oder 'ne Lösung also, 'n Problem finden und 'ne Lösung dazu. Ähm, ich würde sagen, bei den meisten gibt es schon eine Art Begeisterung für 'n Thema. Weil, wenn du gar nicht für das Thema brennst, dann ist es natürlich schwierig, da 'n Angebot zu machen und da auch voll dahinter zu stehen und es zu verkaufen. Also, oft hat's was mit dem eigenen Leben zu tun. Oder, ähm, genau, wenn's vielleicht um 'n Produkt geht oder so. Aber auch Leute, die zum Beispiel so was wie Catering verkaufen oder kochen, die haben ja 'ne Begeisterung dafür. Also, ich würde immer schauen: Wo liegt die Begeisterung, wenn die Leute anfangen, sich selbstständig zu machen. Und dann: Wie kann man daraus quasi ein ein Business bauen oder ein Produkt oder ein Angebot machen?
Mhm. Ja. Aber denkst du, Begeisterung alleine würde immer ausreichen, um wirklich eine erfolgreiche Idee zu finden. Oder was was braucht es noch, a außer das Feuer, das vielleicht jemand so empfindet für eine Idee?
Mhm. Mhm. Ne, absolut nicht. Also, Feuer reicht gar nicht. Dann braucht's natürlich noch andere Fähigkeiten, wie auch wirklich Umsetzungskraft und Strategie oder strategisches Denken. Das, was ich dann gemeint habe, so 'n so 'n Angebot ausarbeiten, ne? Da hilft es jetzt nicht, wenn ich begeistert auf meinem Stuhl sitze und sage: „Ach, es wär so schön und das Thema begeistert mich.“ Da muss ich mich ja wirklich hinsetzen und sagen: „Was ist der Schmerzpunkt? Was ist das Thema, mit dem ich rausgehe, wie die Leute sich angesprochen fühlen?“ Und da braucht's dann auch zum Beispiel so was wie Durchhaltevermögen, Experimentierfreudigkeit, austesten, was funktioniert. Also, so was gehört da auch alles dazu, würde ich sagen.
Mhm. Ah, hast du ich g denke, das Durchhaltevermögen ist ja wirklich bei ganz vielen der ganz, ganz große Knackpunkt. Hast du da Ideen oder eine Strategie, wie man dieses Durchhaltevermögen eben, dass nicht jemand nach kürzester Zeit am Anfang ist man auch wahnsinnig begeistert und dann kommt so der große Motivationseinbruch. Hast du da Ideen, wie man jemanden sozusagen bei der Stange halten kann?
Mhm. Mhm. Also, da würde ich schon den Anfängern von Anfang an sagen, dass es 'n längerer Prozess ist. Dass nur wenn man anfängt, da man noch gar nicht dann auch gleich dabei bleibt. Also, dass das wirklich den Leuten auch klar ist, wenn sie was starten, gerade wenn's um 'n Business geht oder auch um was anderes, dass die Start-Energie also, das haben die meisten Leute. Das Problem ist für die meisten Leute nicht die Start-Energie, sondern dann die Finish-Energie oder die die Durchhalte-Energie, wie du ja auch gerade gesagt hast mit dem Durchhalten.
Genau.
Und, ähm, ah, da gehört auch so viel dazu. Aber zum Beispiel auch Emotionsmanagement gehört dazu, weil am Anfang also, ganz oft ist das bei Unternehmen, also, bei den meisten, eher 'ne exponentielle Kurve. Also, es ist nicht so 'ne Kurve von Anfang an, alle Leute sind begeistert, sondern erst mal tut sich nichts, ne, fast nichts. Und dann immer weitermachen und zu wissen: „Irgendwann kommt der Durchbruch.“ Also, sich schon mal bewusst zu machen: „Ich muss da mit meinen Emotionen umgehen. Wenn dann der Frust kommt, der Ärger, die Angst.“ Also, damit umgehen, das finde ich schon mal 'n ganz wichtigen Punkt.
Mhm, hast du denn so 'n Tipp auch, wenn jetzt so der Einbruch kommt und ich bin völlig down, weil mal wieder irgendwas nicht so richtig klappt und läuft? Wie man sich selber, äh, wieder am Schopfe hochreißen kann und sich, äh, aus diesem oft, ja, auch Emotionsloch oder Motivationsloch rauszuziehen? Hast du da 'n paar gute Tipps, die du da den Hörern an die Hand geben könntest?
Mhm. Mhm. Mhm. Also, da würde ich schon sagen, ähm such dir auf jeden Fall 'ne Community. Also, such dir Gleichgesinnte, die dich dabei unterstützen. Also, so 'n Unternehmen wirklich alleine aufzuziehen, kann schon sehr kräftezehrend sein. Ich kann auch sehr so was wie Coaches und Mentoren empfehlen, um dann auch wirklich von Leuten zu lernen, die das schon gemacht haben und die dich dann auch helfen können, wenn du das Gefühl hast: „Oh, es bringt grad gar nix, das geht ja gar nicht voran.“ Dass die dann, ne, sagen können: „Du, das ist gerade normal oder jetzt ist es wichtig, den Punkt anzugucken.“ Oder wenn's um Emotionen geht, ne, wo kommen denn die Emotionen her? Wieso, ne, triggern dich bestimmte Sachen? Also, da gibt's verschiedene Herangehensweisen, ähm, je nachdem, um was es auch genau geht. Also, was genau zum Beispiel auch die Emotionen sind oder dass dass die Leute nicht motiviert bleiben.
Mhm. Mhm. Aber ich denke, das Problem ist ja auch bei vielen, dass sie überhaupt nicht wissen, wo finde ich denn jetzt so 'ne Community, die vielleicht auch genau das macht, was ich auch gerade mache, wo ich, äh, die Leute finden, die vielleicht auch genau am gleichen Punkt sind, nicht schon 3 Jahre im Business, sondern so Starter wie ich, die grade loslegen wollen. Ähm, wo finde ich meine meine kleine private Coaching-Gruppe, sage ich mal, die mich da unterstützt und die vor allem eben auch am gleichen Punkt ist wie ich das gerade bin?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt Onlinegruppen, es gibt so was wie Meetup, ne? Wo man schon mal schauen kann, Leute, die in ähnlichen, ähm, Feldern unterwegs sind. Aber die ganzen sozialen Medien, da kannst du ja anfangen, bestimmten also, bestimmte Hashtags zu suchen, ne? Und da könntest du ja dann gucken, was wird dir da vorgespielt? Und dann siehst du ja gleich schon mal: „Ah, das gefällt mir.“ Und dann siehst du vielleicht jemand, wo dir die Botschaften gefallen, dann folgst du der Person, dann teilen die in Storys von von irgendwelchen weiteren Leuten was. Also, das ist schon mal was, dass man einfach so sich 'n bisschen durch so durch die sozialen Medien gräbt auch bewusst, also, wirklich auch danach Ausschau hält. Man he kann aber auch wirklich immer im Bekanntenkreis nachfragen und sagen: „Du, wenn du was hörst von jemand, ne, dann sag mir weiter und“, ne? Dann kommt da auf jeden Fall irgendwann was. Weil auch wenn du, sagen wir mal, also, nicht du, sondern irgendjemand, nur 9 to 5 Leute im Umfeld hat, irgendeiner hat dann doch mal noch 'ne Selbstständigkeit nebenbei gemacht oder was auch immer und hat 'n Tipp, vielleicht auch 'n Buch, und dann liest du bist du vielleicht f f trittst du da Gruppe bei, die sich mit dem Buch beschäftigen. Da gibt es dann Leute, die irgendwen kennen. Also, das ich würde sagen, das liegt am Fokus. Wenn man anfängt, sich da drauf einzulassen und zu fokussieren, dann kann auch immer mehr kommen aus der Richtung.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, und was würdest du so denken oder auch aus deiner Erfahrung heraus vielleicht, wie lang es so realistisch dauert, wenn ich jetzt was Neues anfange, neues Business, bis ich so das 1. Erfolgserlebnis habe, dass ich das Gefühl habe, ah, ähm, damit kann ich auch tatsächlich bestehen?
Mhm. Mhm. Mhm. Huch, das ist natürlich schwierig. Also, da würde ich sagen, auf der einen Seite geht's um den 1. Verkauf, ne? Also, wenn du den 1. Verkauf gemacht hast, dann merkst du ja es irgend also, einen sinnvollen Verkauf. Ich meine jetzt nicht nicht deinen Bruder oder deinen Mann oder irgendwie so was. Sondern halt, ne, 'n sinnvoller Verkauf, wo jemand sagt: „So, das brauche ich.“, also, da hast du ja schon mal die 1. Bestätigung. Aber ein Verkauf wird dich jetzt halt noch nicht tragen, ne? Aber das wär der 1. Schritt, dass du da schon mal merkst: „Krass, der 1. Verkauf ist drin.“ Und dann geht's darum, dass du natürlich bestimmte Ziele hast, wie viel du Umsatz machen willst, wie viele Verkäufe du machen willst. Ähm, und dann würde ich schon sagen also, man sagt schon, ein Business aufbauen dauert mehrere Jahre. Also, es gibt immer die ein oder andere Person, die, was weiß ich, von 0 auf 100000 in 3 Monaten, whatever, die gibt's immer, aber das sind Ausnahmefälle und nicht die Regel, darf man sich da mal vor Augen halten. Wenn du wirklich schauen willst, ob das Business funktioniert, gib dem 3 Jahre. Also, wer jetzt würde ich sagen. Gib dem 3 Jahre. Gib dem auch nicht nur 1 Jahr, gib dem mehrere Jahre. Und dann kannst du ernsthaft was sehen.
<chuckles> Mhm. Und was denkst du so ja, wenn du jetzt so siehst: „Okay, nach 3 Jahren geht's aber überhaupt noch nicht wirklich voran? Also, ich bin immer noch an 'nem Punkt, wo ich so wirklich mit mir struggle und, ähm, noch nicht sehe, dass es in eine positive Richtung wirklich läuft.“ Würdest du dann denken, es ist vielleicht doch besser aufzugeben oder denkst du: „Na, ab 3 Jahre ist immer noch so 'n Zeitraum, da würde ich noch nicht die äh, die Flinte ins Korn werfen und würde trotzdem weitermachen?“
Mhm. Mhm. Hm, also, ich würde sagen, wenn nach bis 3 Jahre, äh, noch gar nichts verbessert ist, also, das da würde ich schon vorher gucken. Also, ich würde jetzt nicht warten, bis ich 3 Jahre rumgebröddelt habe und kein einziges verkauft habe. Also, da würde ich schon sagen, in den Jahren muss natürlich was passieren, da müssen Verkäufe reinkommen. Aber ich meine jetzt, dass sagen wir mal, das das, ähm, Business voll stark selbst, äh, läuft und ohne Probleme, das sollte dann also, das braucht Zeit, ne? Aber wenn jetzt von Anfa also, wenn 3 Jahre lang nichts geht, da muss man schon vorher gucken. Also, da muss in den ersten Monaten in d im ersten 1/2 Jahr muss schon mal 'n Verkauf reinkommen, ne? Und wenn das nicht ist, muss man schon viel früher nachjustieren und schauen, was was der Haken ist, was das Problem ist? Und das kann ja sehr vielschichtig sein. Also, um das noch mal klarzustellen, warte nicht 3 Leute sollen nicht 3 Jahre warten, sondern da muss man schon vorher gucken und, äh, ja, schauen, ob man irgendwelche Ziele erreicht und wenn nicht, was das Problem ist.
Ja. <chuckles> Ja, wann würdest du wirklich sagen, so: Ich sollte besser wechseln? Ähm, wann ist so der Punkt, vielleicht auch den man für sich ausmachen kann, zu bestimmen: „Okay, jetzt ist doch eher so die der Punkt für 'n Richtungswechsel. Ich soll mir vielleicht lieber komplett 'n anderes Thema aussuchen und, äh, was weiß ich, nicht mehr Coach sein wollen, sondern doch vielleicht besser wieder, hm, in die Anstellung rein, wenn ich merke, so, äh, auf dieser freiberuflichen Basis kriege ich keinen Fuß auf den Boden?“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja, du, aber das ist schwierig zu sagen, weil dafür müsste ich ja die Person sehen, ich müsste das Angebot, die Produkte sehen, um da was sagen zu können, weil, ähm, ich würde sagen, das liegt an vielen also, manchen Leuten liegt ja zum Beispiel auch 'ne Selbstständigkeit nicht. Also, wir waren jetzt auch nur beim Business, also manchen Leuten, liegt es ja auch gar nicht. Die die wollen was Strukturiertes, die wollen zur Arbeit gehen, die wollen 'n Chef haben, der sagt, was sie tun sollen. Also, da ist es ja schon 'ne Charakterfrage. Und dass die dann natürlich 3 Jahre rumbröddeln und auf keinen grünen Zweig kommen, macht ja irgendwie Sinn. Aber wenn's vom Charakter her schon jemand ist, dem das wirklich zuträglich ist, man kann eigentlich man kann eigentlich alles verkaufen. Also, da muss man halt gucken: Liegt's am Verkaufen, liegt's am Produkt? Und die Sachen kann man ja abändern. Also, ich würde nicht sagen, dass es per se irgendein Produkt ist, das das gar nicht verkäuflich ist. Also, es gibt ja hammer gute Verkäufer, sagt man doch immer so als als Witz: „Die können einem Eskimo Schnee verkaufen.“ Also, ne? <chuckles> Also, man kann eigentlich alles verkaufen, da muss man a muss man halt gucken, wie und und wo der Haken ist so.
Ja. Ja. Ah. Mhm. Mhm. Ja. Ja. <giggles> Ja, genau. Ja. Was sind für dich so, würdest du sagen, die Top 3 Qualitätsmerkmale für jemanden, der erfolgreich selbstständig sein will? Also, eben nicht in die Anstellung, sondern wirklich sagt: „Okay, ich baue mein eigenes Business auf“?
Hm, wieder zurück. Mhm. Ja, dann würde ich sagen Resilienz, also, du musst mit den Hochs und Tiefs, mit den emotionalen, also, mit den finanziellen, aber auch den emotionalen Hochs und Tiefs umgehen können, also, Resilienz. Da würde ich dann auch Durchhaltevermögen dazu zählen. Also, absolut wichtig, total wichtig. Ähm, dann natürlich auch so 'n bisschen Out of the Box Thinking. Also, du musst ja selber Ideen haben. Du musst Dinge umsetzen, die wo dir eben nicht der Chef sagt: „Mach ABC“, sondern du musst ja selber Ideen haben. Also, du musst kreativ denken können, ähm, über den Tellerrand hinausgucken können. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Hm, jetzt habe ich 2 ah, müsste ich jetzt fast noch drüber nachle denken, aber schon so 'n bisschen also, gut, das würde ich vielleicht noch mal extra nehmen, Durchhaltevermögen. Also, wie gesagt, das ist nicht nach einer Woche gegessen. Du musst da am Ball bleiben. Du musst 'ne Begeisterung haben für das Thema, auch f ne, 'n Business haben zu wollen. Du musst da schon viel für geben. Also, du musst da viel Energie reinstecken mehr als in nine to five, weil das läuft halt, dass du deine Arbeitszeit abarbeitest. Das ist beim eigenen Unternehmen nicht so.
Ja. Ja, ich denke auch, dieses: Für die Sache brennen ist schon extremst wichtig, was ich da mache. Wenn das nicht gegeben ist, glaube ich, dann ist man da auch wirklich nicht gut aufgehoben, dann wird's einfach schwierig.
Mhm. Genau. Ja, du, war total interessant, da drüber zu sprechen. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir auch. Es war 'n sehr angenehmes, schönes Gespräch.